Ah.
No'ng panahon na ano pa, eh, ah, voice tape, alam mo 'yon sa cassette tape magre-record. <chuckles> Ah, bukod sa sulat, 'di ba?
Oo, oo. Grabe napakaluma na no'n, ah.
voice tape. <chuckles> Medyo ano, eh, nasa gitna na rin ako, nasa 40s na ako, eh. <chuckles> Ah, biro mo 'yon, susulat ka tapos voice tape, 'di ba, papakinggan mo, ilang araw buwan bago dumating. Do'n mo palang malalaman na kung kamusta siya. Tapos sasagot ka magpapa manghihingi magpa hihingi ka sapatos, susukatin mo 'yong paa mo sa papel, do-drawing mo, 'tas padadala mo. Eh, ngayon, grabe, Facebook, video call, 'di ba?
Hmm. Oo, tagal. Mm.